Oye, fíjate que estaba buscando un consejo, porque últimamente, bueno, tengo mucho tiempo libre. Ah, mi trabajo, pues, salió de vacaciones desde el 17 de diciembre hasta el 7 de enero y, pues tengo, otras cosas ahí que manejo con mi tiempo y soy inflexible, pero justamente quiero ocupar este periodo de vacaciones, como que estas 2 semanas y cacho que me dieron para descansar. Pero me resulta un poquito difícil, porque si bien, quiero convivir con mi familia, también hay cosas que tengo pendientes que hacer, también ¡ay! como que tengo que ir al gimnasio, tengo que luego, checar las cosas de la cocina, como que esas cosas no me no me permiten relajarme de la manera correcta, y también, como siempre estoy en constante movimiento, de que, estoy por aquí, por allá, de que me levanto a las 6:00, voy a mi trabajo, salgo a las a las 4:00 a veces a veces a las 6:00, tengo otras cosas que hacer, voy al gimnasio, como que siempre estoy, en un, movimiento muy rápido, como que a veces estar relajado o estar calmado me me da como que cierta, presión no ansiedad, como que cie cierta presión de que debería estar haciendo otras cosas, de que tal vez, puedo usar mi tiempo para, terminar los pendientes que tengo, de que, no sé, como que no no no merezco descansar. Y también luego quiero tener tiempo para mí, como para, no sé, para relajarme eh, total en silencio o no sé, viendo TikToks, quién sabe, ah, pero pues, tengo a mi hermano en mi en la casa ahorita por las fiestas, mi hermano es menor, no tan menor como 6, tiene 19, pero aún así me gusta convivir con él. Entonces, es esta co es esta constante balanza entre convivir con él o tener tiempo para mí, o tal vez, juntar los dos tiempos y así contarlo como que sí me relajé, pero también tener como que, un calendario de qué tiempo, voy a usar para relajarme y a qué horas me voy a relajar, también se me hace de cierta forma absurdo. Entonces, no sé qué hacer. También, justamente me está costando mucho trabajo también por las vacaciones, me digo a mí misma: "No, pues, puedes dormir más tiempo que en los días que trabajas, ¿no?". Y entonces estos días sí he tomado esa, libertad de despertarme como a las 10:00 entonces también, siento que se me va el día, a veces me le me levanto a las 11:00 y es un ciclo vicioso. Me levanto tarde, me duermo tarde, y entonces, todo el día lo siento muy corto y que ya se me fue. <chuckles> No sé, si me podrías ayudar o dar un consejo, porque no sé qué hacer, eh.
Bueno, de antemano, te agradezco mucho el que me cuentes esta situación, eh, tal vez, complicada para ti que estás pasando, eh, no te preocupes, juntos vamos a tratar de encontrar una solución para que puedas aprovechar el tiempo que tienes en casa y encuentres ese momento de relajación, a pesar de los inconvenientes que pueda haber, pero antes de que te pueda brindar un consejo, me gustaría saber, eh, ¿quién o qué suele interrumpirte? Eh, en esa, este, en ese modo de de que te puedas relajar, ¿que es lo que impide eso?
Am, pues, son muchas cuestiones, tanto interrupciones externas como de mi familia, no no es que pasar tiempo con ellos sea sea pesado ni nada, pero a veces sí es como de que: "Ay, mejor deja eso, mejor vente acá con nosotros", ah, son muy frecuentes, también a veces las interrupciones vienen de mí mismo, de que estoy en un estado de calma por un momento y ya digo: "No, puedo hacer otra cosa, puedo generar más dinero, puedo hacer más cosas", entonces, eso me entra como cierto cosquilleo, y de la nada, pues, ya dejé el sillón, ya no vi la tele, ya no hice lo quería para relajarme y simplemente fue, fuf, también, por ejemplo, lo veo mucho cuando tomo un baño, yo normalmente cuando me quiero relajar, así como un tiempo para mí, cosas de chava, eh, pues, tomo un baño en la noche, eh, para me tomo mi tiempo, ¿no?, si me llego a tardar como 20 minutos, me baño con agua caliente y hago todo lo que es de chava, como exfoliarme y todo eso, pero últimamente no lo he hecho realmente, tam también, es tan así que que no lo hago, o sea, simplemente también me puedo meter a bañar acabando el gimnasio y pero rápido, como que ya a 10 y ya y ya estuvo, y no he encontrado como un tiempo para para hacerlo, o tal vez, tampoco quiero agarrar, eh, tiempo de la noche, porque precisamente de que me he estado durmiendo a las 2 de la mañana, me he estado levantando muy tarde y no quiero agarrar más tiempo en la noche para relajarme, porque si no sigue siendo un ciclo vicioso, entonces, por eso estaba buscando otro punto de vista, que me pueda ayudar a ver las cosas para poder relajarme.
Okey. Mira, tocaste un tema muy importante, que es sobre el lugar donde puedas, pues, como estar ma más tranquila para, pues, encontrar esos momentos de de relajación ¿no?, a a pesar de las cosas que pasen en tu vida o a pesar de el ajetreo que que pasas. Eh, yo te pregunto, ¿qué lugar de tu casa disfrutas así más como para relajarte, como para entrar en ese modo de de tranquilidad?
<swallows> Pues, am, sería más bien, por ejemplo, yo no soy una persona que esté siempre con el celular. Como que hasta si me me llamas tú, soy la persona menos indicada para emergencias, porque siempre está el celular en silencio y siempre está alejado. Entonces, lo que hago es precisamente lo dejo donde siempre dejo el teléfono, lejos de mí. Ah, me siento, tal vez, me pongo a pensar, y ya cuando pasó cierto tiempo, me dan ganas como que de ver la tele. Como de apagar el cerebro de cierta forma. Y este, mm, pues ya lo la prendo y así como que se me va el tiempo y me relajo tantito. Otra, que ya es más fit, más más idealista, es que salgo a correr, pero en las mañanas, pero también últimamente no he salido a correr, uh. Entonces, también se volvió como algo que me relajaba en una constante presión de que: "¿Cuándo vas a salir? ¿Cuándo vas a salir a correr?", y todo eso. Entonces, esos son como los métodos, más o menos, más comunes, porque te digo que a veces me cuesta aprender a relajarme que ocuparía.
Muy bien. Qué bueno que que mencionas eso. Oye, y como última pregunta ya para poder brindarte un consejo, ¿tú has intentado como que establecer, eh, límites, horarios en los cuales puedas decir: "Oye, pues, eh, de tal tiempo a tal tiempo voy a hacer este tipo de actividades y de tal hora a tal hora voy a designar para descansar, para eh, consentirme.", ¿alguna vez has intentado ese tipo de cosas?
Pues, mm, no sabría decirlo. O sea, sí lo he intentado, pero de cierta forma ah, <chuckles> siento que es robotizado, como que a a veces sí agendo. O sea, sí, en mi día normal, eh, de mi trabajo y todo, sí pongo ciertos cachos, como de que voy a tomarme un break de 15 minutos, media hora. Pero siento que realmente, pues eso no es descansar, es como nada más darme un respiro de toda la acumulación de tareas que tengo pendientes y nada más es como de:"" <gasps> <exhales> Ya como un respiro, pero no lo siento como un descanso o algo que me relaje. Obviamente, sí, me relaja por el momento, pero luego vuelvo a la presión de seguir trabajando. Entonces, ahorita no, trataba de no calendarizar precisamente cuándo relajarme y cuándo sí, porque luego luego yo ahorita en estas vacaciones, digamos, que agendo, uf, a la hora en que me relajo y los imprevistos de la vida <chuckles> o mi familia de la nada dicen: "No. <chuckles> O como no, eh, no eso no es molestia, pero", di justamente el domingo, ¿no? Yo lo agendé para eh, relajarme por desde las 14:00 hasta las 16:00, como 2 horitas para mí, pero no tenía contemplado que iba a llegar mi hermano menor, que mi mamá no iba a trabajar, o sea, que se iban a juntar todos y obviamente no quiero ser grosero también de que: "¡Nada! Esto es tiempo para mí". Am, pues ya lo tenía agendado, <chuckles> porque es tiempo que también puedo convivir con ellos, y también convivir con ellos de cierta forma me relaja, pero me estresa porque no cumplí el el horario que yo había fijado. Entonces, son esas cositas de que ahorita en estas vacaciones trataba, no tanto de hacerlo así porque, pues, el seguir el horario, ah, me es difícil me es difícil. No no sé cómo seguirlo.
Okey, bueno, mira, pues, por lo que me cuentas y, bueno, con lo que me has platicado sobre tu situación, pues, yo escuchándote me queda la sensación de que el problema no es como que la falta de tiempo, sino como que algo más sutil, o sea, tienes el espacio como para descansar, pero tu mente y tu cuerpo y las cosas que surgen, pues, no dejan como que se dé ese ese tiempo, ¿no?, para ti, y eso, pues, por lo que veo es muy frustrante, pero, eh, yo pienso que debes de buscar como que esos lapsos de tiempo en el cual te puedas relajar, digo, a veces, eh, cuando uno ha pasado mucho tiempo, funcionando con exigencia, por lo que me contabas de tu trabajo y todo eso, a veces cuando estamos de de vacaciones, pues, pasa eso, ¿no?, de que tal vez, puedas sentirse sentirte incómoda, tal vez puedas sentir que, eh, no sé, que no puedes conciliar como que ese descanso a pesar de todo lo que hagas, pero yo pienso que vale la pena, eh, mirarlo como un deseo bueno, el relajarte, o sea, tal vez, eh, hay cosas que como que están interfiriendo ahí, no sé, como me comentabas que a lo mejor está ahí tu hermano, a lo mejor está haciendo un poco de ruido, no te sientes cómoda, o luego vienen, por ejemplo, eh, los compromisos, como me decías con tu familia, y a lo mejor tú querías descansar, aquí lo importante es de que tú busques un lapso y y por eso te preguntaba que qué lugar de tu casa, pues, te hacía sentir más tranquila, más en conexión contigo misma, porque, es importante que busques ese tipo de espacios y tratar de conciliar eso, el modo de de relajación, tal vez, puedes, eh, evitar, no sé, tener, eh, por ahí el celular, la computadora, la televisión y solamente buscar ese momento para hacer una, como que, desconexión total, porque a lo mejor todavía tienes ahí pensamientos de eso, ¿no?, de de compromiso, de que a lo mejor dejaste cierto tipo de cosas pendientes con la familia, en el trabajo, eh, de que a lo mejor tenías planeado ir al gimnasio, que eso es muy bueno también, pero creo yo que también el cuerpo necesita ese ese tiempo de relajación y de descanso, y creo yo que eso te va a funcionar bastante, el que busques esa desconexión total de todo lo que está en tu alrededor y busques un momento para consentirte a ti misma y encontrar ese equilibrio, eh, para que puedas estar bien y más adelante puedas manejar la situación de mejor forma, ¿qué te parece?
Creo que, eh, realmente rescato lo que dijiste, son cosas que sí me puede o sea, sí puedo relajarme <chuckles> sí puedo relajarme, pero ya son cosas más sutiles que me impiden, am, pues relajarme, y voy a buscar precisamente un espacio, pero, como dices, para que yo me aleje de todo y pueda estar más en calma, porque son esos son los pendientes que están en mi cabeza los que impiden relajarme, tal vez lo cheque, lo voy a checar, <chuckles> realmente agradezco tu consejo, creo que somos muy puntuales, me ayudaste con una nueva perspectiva que tengo que revisar sí o sí, entonces, muchas gracias, realmente disfruté de esta conversación, espero que volvamos a coincidir, hasta luego.
Claro, estoy aquí para ayudarte y espero que te vaya muy bien, hasta luego.